Kendine şefkat göstermek için neler yapıyorsun?
Eee, neler yapıyorum. "Pamuklara sarıyorum kendimi." dermişim şi gerçekten. Vallaha artık çok iyi davranmaya çalışıyorum ama. Ya, benim, eee, önce şu şeyi, hani, arada bir kontrast var geçmişimle bugünüm arasında. Ben çok acımasızdım kendime karşı ya. Yani, iii, n hiçbir kendime şeyim yoktu yani, böyle, bir es ver, bir şey. "Hayır yapacaksın daha çok yapacaksın, devam, devam, devam." öyleydim. Bir kere en büyük iyiliğim ve şefkatim o işi bırakmak oldu yani bunu yapmayı bırakmak zaten, eee, çok temel bir fark yarattı diyebilirim.
<giggles> Hımm. <giggles> Evet. Hımm. Olabilir, evet. Aslında kendine şefkat göstermek, hani, büyük hareketler beklenmeyen küçük, böyle, tekrarlarla başlar. Eee, hani, bir nefes almak, tamamım demek, öyle kısa bir mola vermek aslında fark yaratabiliyor. Sen, hani, bugün, gün içerisinde bunları yapıyor musun? Yani hangi mini molalara kendine izin veriyorsun?
Belki. <chuckles> Valla mola hakikaten geçmişte benim kitabımda yoktu yani. "Mola neymiş ya!" diye böyle hani, <chuckles> devam ediyordum hayata. Ya, hakikaten bak bu problemli bir düzeydi, o yüzden yani aslında anlatıyorum hakikaten çok problemli bir düzeydi. Zaten sonunda ne oldu? Yandı kafa. Eee, bedenim de yandı, kafa da yani hepsi aynı anda yandı. Öğrendim sonra. Şimdi nasıl yapıyorum? Kendimi dinliyorum, gerçekten dinliyorum. Yani o anki ihtiyacıma bakmaya çalışıyorum. Hâlâ bence bunu %100 yapamıyorum aslında. Eee, ama hani mesela dün çalışıyordum ve, böyle, artık yoruldum, ya, sırtım ağrıdı. Normalde ben her şeyi böyle ittirdikçe ittiririm. "Ne demek ya sırt ağrısı, devam." falan. Mesela böyle şey yapabildim. "Tamam ya!" dedim, "Bırak." Bıraktım yani bu benim için be büyük bir aşama hani.
I <chuckles> Hı hı. A! Anladım. Anla Hı hı. Evet. Hı hı. <chuckles> Bıraktın ama hayatı salmış gibi değil, değil mi? Doğru mu anladım? <scoffs>
Yok ya, o an böyle bıraktım yani yaptığım işi. Yapmaya mecbur değilsin, tamam yaptığın kadar yaptın yeter. "Yeter" kelimesi benim kitabımda yoktu. İşte, onları kitaba ekleyerek başladım ben şefkat olayına. Ama şimdi başka yaptığım bir sürü çok güzel pratik var yani bunun için.
Anladım. Anladım. Bir de hani Tamam, o zaman onu k onları da konuşalım, ne güzel olur. Peki, hani, güne böyle güzel başlangıç yapmak, kendine gib göre, hani, nazik bir başlangıç yapmak, hani, böyle tüm tüm gün tonunu değiştirebiliyor aslında. Ha, acımasız bir başlangıç yapmak da, hani, eee, birazcık yıpratıcı olabiliyor, onun yerine hani yumuşak bir giriş seçmek de mümkün olabiliyor. Hani basitçe anlatmam gerekirse, şöyle, uyanınca 1-2 dakika nefes olur, eee, kendine güzel bir cümle söylemek olur. Sen, hani, bu sabah ilk anlarda kendine nasıl, eee, nazik davranıyorsun, nasıl güzel davranıyorsun?
<chuckles> Tabii. A! Kesinlikle. Hıı. I doğru. Hımm. Ya, benim kendime yaptığım en büyük iyilik, ben evdeki herkes uyanmadan 2 saat önce falan kalkıyorum. Eee, 04.30-05.00 gibi uyanıyorum her sabah bu disiplini geliştirdim hayatımda. Benim için o o sessizlikte zaten olmak çok değerli. Pratiklerim var, yani, işte, kendime orada bir özen gösteriyorum, meditasyon yapıyorum, eee, bence benim kendime verdiğim en büyük şefkat çalışması bu. Meditasyon yapıyorum, yoga yapıyorum, bedenimle ilgileniyorum. Hafif, çok az bir kahve içiyorum, artık kahveyle de yormuyorum bedenimi. Geçmişte çünkü böyle kalkar kalkmaz litreyle kahve içiyordum gerçekten, abartı yok yani. <chuckles> Önce bir yarım litre içip sonra üstüne bir yarım litre daha içiyordum. Eee, böyle bir yumuşak bir başlangıç, sakin, güne sessiz, işte, bu böyle bir sürü yaptığım pratik var, bunlarla başlıyorum ve bütün tonunu değiştiriyor gerçekten günün.
Hımm. Evet. Hı hı. Ne güzel. I süper. <chuckles> Evet. Hı hı. Evet, ni ne kadar da güzel, hani, eee, biraz da aslında vücudunu dinlemen. Eee, bir de, hani, bu yeterli uykuya öncelik vermek de önemli. Eee, son sonuçta, hani, şefkatin en somut yollarından biri, hani, o vücudu dinlemek, vücudu sakinleştirmek yani sonuçta kendi vücudun. O da se kendi vücudunun sevgisiyle ilgili tabii. Eee, uyku kısıtlandığında, hani, zihinsel olarak bile bir sertlik, bir öz eleştiri artabiliyor. Eee, sen bu yorgun hissettiğinde dinlenmeyi seçmekte zorlanıyor musun yoksa "Onu kolayca kabul edebiliyorum." diyor musun?
Tabii. Tabii. Aynen öyle. I Eee, ben ya, ben öncelikle erken yatıyorum, yine geçmişten bugüne değiştirdiğim en önemli şeyler. Yani erken kalkıyorum, ama erken de yatıyorum. Ya, kendimi şöyle bir şey hiçbir zaman zorlamıyorum ya, "Hayır, sen, işte, 3 saat uyuyacaksın, kalkacaksın." asker gibi falan. Eee, vücudumun ihtiyacına bakıyorum. Ya, ben mesela b bazen gece 03:00'da uyanıyorum, kalkasım geliyor. Diyorum ki, uyu, uyu biraz daha, hani, şey, <chuckles> çünkü sonrasında yorgun olacaksın. Çünkü ben gün ortası uyumayı seven biri değilim. Bana iyi gelmiyor. Bazı insanlara iyi geliyor, biliyorum. Eee, o yüzden akşam uykuma, uyku kaliteme çok dikkat ediyorum. Yani yatmadan önce gerçekten ekrandan, yani zaten bir şey izlemiyorum da, telefon diyeyim, telefon ve bilgisayardan da uzak duruyorum. Benim için 20:30-21:00 dedin mi, akşam şey biter, ekran biter. Ne olursa olsun bakmıyorum. Mesaj falan, hiçbir şey.
Evet. Hı hı. <chuckles> Eve Hımm. Evet. Hı hı. Gün biter, anladım. Hı hı. Evet, hani, bu gün içerisinde uyumak, eee, hani, İspanyol, İtalyanların mesela kültüründe olurken, Türkler, Türk insanında, eee, bu kültür, hani, eee, birazcık daha bunu, hani, genelde 15-20 dakika yapıyor bunu İspanyol, İtalyanlar, ama Türkler bunu birazcık daha uzatmaktan hoşlanıyor. Eee, peki, hani şeyden şeyden bahsettin, eee, meditasyon yapmandan bahsettin, yogadan. Eee, bir de, hani, gün içerisinde, hani, birkaç kez şu 60 saniyelik derin nefes alma egzersizleri var, bu strese karşı, eee, şefkatli belki bir refleks oluşturur. Eee, hani bu küçük egzersiz, hani, küçük ama, hani, beden ve zihin için aslında iyi de bir egzersiz. Eee, sen bu tarz nefes egzersizi yapıyor musun, yoksa genelde yogayla mı ilerliyorsun?
<chuckles> Evet. Hı hı. Bilmem, belki. Evet. Hımm. Toparlayıcı. Aaa, şöyle: Ya, ben bu arada profesyonel olarak nefes koçuyum zaten. Eee, yani, ama o benim için o da şöyle bir yolculuk oldu, yani, birilerine vereyim diye değil de aslında kendimi geliştireyim diye koçluğunu da aldım. Ben o nefes düzgün nefes almayı sen hayatında oturtunca gerçekten diyafram nefesi alıp, eee, zaten yaptığında aslında ekstra bir nefes egzersizine çok çok da bir ihtiyaç olmuyor ama şunu yapabiliyorum. Mesela Ujjayi Nefesi diye bir şey vardır. Gün içinde enerjim düştüyse öğleden sonra biraz, böyle, dinlenip, böyle, birçok şey, eee, nasıl anlatayım, karna, böyle, diyaframa elini koyduğunda onu, böyle, tamamen, işte, içeri çekip nefes verme ve çok kuvvetli şekilde. Bunu 60 saniye yaptığında mesela inanılmaz enerji veren, bu enerji nefesidir; rahatlama nefesleri de var. Ama ben kendi adıma çok rahatlama nefeslerine ihtiyaç duymuyorum artık. Çünkü zaten onu temelden oturttuğum alışkanlıklarla yapıyorum. Onu, eee, nefesten ziyade başka şeylerle yapıyorum ama bu enerji için bunu mesela hakikaten gündelik olarak kullanıyorum özellikle öğleden sonra.
A! Ne kadar güzel. Hı hı. Evet. Hı hı. Evet. Hıı. Anladım. Evet, ne kadar güzel aslında. Hani, eee, ihtiyacına göre de belirlemişsin, ona da göre ilerlemen, eee, güzel. Eee, peki, bu şeyden konuşursak, eee, hani, bu kendine söylenen sert yargılar vardır ya, hani, onlar yerine daha des destekleyici cümleler koymak aslında insanda dönüşüm yaratıyor. Demek istediğim, hani, yapamadım yerine denedim, bir sonraki adımım ne acaba gibisinden demek, hani, belki, hani, eee, şefkat için olsun ya da, eee, yüreklendirebilir seni. Eee, sen içsel eleştirilerini daha nazik dile nasıl çeviriyorsun bu ko bu bağlamda?
Evet. Ah. Hı hı. Yani nasıl diyorum, geçmişte hakikaten benim için böyle, "Hayır, daha fazla yapabilirsin, yapabilirsin," falan şeklindeydi. Şimdi nasıl yapıyorum? Ya, buraya kadar geldim, tamam, eee, yaptım. Şu an elimden gelen bu. Ya, bir de elimden gel gelenin en iyisini yaptığım konusunda kendime de bir güvenim var. Eee, çünkü böyle bir derdim de var hayatta. Yani hani, "Olduğu kadar olmadığı kader," diyorum, <chuckles> bırakıyorum. Her şeyin benim için her zaman en iyi şekilde sonuçlanacağına ya da hani, beni en iyi noktaya taşıyacağına dair derin bir inancım var hayata dair. Eee, bu inançlarımın gelişmesiyle de bu kendimi böyle bir, hani, çizginin öteki tarafına attım diyebilirim yani. İnançla sürdürüyorum yani, "Bu bu şu anda bu gerekiyordur, bu oluyor," diyorum
Hı hı. Evet. <chuckles> Anladım. Hı hı. Aslında yaşanılanlardan, eee, hata olarak değil de deneyim olarak mı, eee, bakıyorsun? Bu bunu mu anlamam gerekiyor? Ders, evet, ders, ders de olur. Yani hata değil, ha, bir 2' ncisi olsa hata olur ama o bir senin için bir ders olarak geliyor. Evet, ne kadar güzel aslında. Peki hani, eee, günlük kısa kısa notlar alıyor musun, eee, yaptıklarınla alakalı? Hani, "Şunu başardım," gibisinden kendine minnettarlık dediğimiz, eee, başarı notları tarzı.
Ders, ders olarak bakıyorum. Hı hı. Evet. Tabii. Hıı. Eee, yani, ben çok yazma, benim hayatımın bir parçası, sabah rutinimin de bir parçası. Eee, hem, yani, kısa kısa yaptıklarımı hem uzun uzun da yazıyorum ama zaten, hani, bu pratiklerim arasında her gün, hani, minnettar olduğum bir önceki günden şeyleri ya da, işte, o sabah aklıma gelen birkaç şeyi listelemek. Bu zaten var, bazen akıldan, bazen yazarak. Eee, bunun dışında akşam da yapmaya çalışıyorum uykuya gitmeden önce, o gün için minnettar olup. Hatta bunu küçük bir kızım var, onu da uyutmadan önce ona, yani, şu an çok küçük ama, <chuckles> ona da aşılamaya çalışıyorum. Çünkü o zihinle uykuya gitmekle, eee, ay bir şeyler eksik kaldı yapamadım zihniyle gitmek arasında çok fark var. Bunları yapıyorum, ya, yazma benim için çok önemli, eee, ve çok müteşekkir olduğum şey olduğunu çok fark edebiliyorum bu sayede.
Evet. Hı hı. Evet. <chuckles> Evet. Evet, bili Evet, yani, bilinçli bir anne olarak da aslında şu andan başlayıp, hani, eee, evladına da öğretmen ne kadar güzel aslında. Eee, bir de şey soracaktım. <chuckles> Eee, sınır koymayı
<chuckles> Evlat. Hı hı. Ben de öyle diyorum, evlat diyorum bu arada onun için. <chuckles> Hımm.
He, o yüzden anladım. Sınır koymayı başarabiliyor musun? Hani, çünkü, hani, kendine şefkatten bahsediyoruz, hani, s bazılarının olsun, kendinin olsun her isteği yerine getirmek bu kendine şefkat olarak gözükmüyor. Hani, hayır demeyi de, hani, içeren bir konum biçimi olarak gözüküyor. Eee, sınır koymak, hani, o hem ruhsal olarak hem de fiziksel olarak sağlığı desteklediği söyleniyor. Hani, sende de böyle mi oluyor? Sınır koyarken koyabiliyor musun? Hangi cümleleri söylüyorsun? <chuckles>
Değil mi? Hı hı. Bence de, yani. <chuckles> Eee, sınır koymayı şöyle, ya, bu da, tabii, herkesin aslında zorlanarak öğrendiği bir süreç. Hangi toplumdan gelirse gelsin. Hani bizim toplumda da ekstradan da bir şey var, yani. Hani hem insanlar çok talepkâr hem bir sürekli bir kendini suçlu hissettirmeyle birilerine bir şey yaptırma şeyi çok yaygın falan. Bu artık, böyle, bir hani davranış örüntüsüne dönüşmüş durumda, baktığında. Eee, dolayısıyla ben nasıl yapıyorum? Şeye bakıyorum, yani, eee, enerjimin değerliliği, yani, nereye veriyorum, kime veriyorum, o enerjiye, böyle, tamamen sahip çıkma, eee, gibi bir şey edindim, kendime düstur edindim diyeyim, eee, son yıllarda. Aslında şeye çok düştüğümü fark ettim. Ben en çok, ya ben hayır diyemeyen biri değilim, hayır diyebiliyordum ama özellikle yakınlardan bu suçlu hissettirmeyle yapılan, ııı, bir tuzak var, ona çok düştüğümü daha 1-2 yıl önce, e, anca, yani, aydım diyeyim, hani, biraz âmiyane tabirle, buna yeni aydım, yani. Çünkü biri bana zorla ya şunu yapacaksın falan dese, bana tehdit mehtit hiç şey yapmaz, yani, <chuckles> hani, böyle, hodri meydan şeyindeyim ama onunla savaşabiliyordum ama öbürü. Eee, o şeye bakıyorum şimdi. Ben bunu niçin yapmak istiyorum? Suçlu hissettiğim için mi yoksa içimden geldiği için mi? Eğer suçlu hissettiğim içinse bunu yapmıyorum ve karşı tarafa, ııı, söylüyorum. Yani, bu diyorum ki benim sınırım burada. Ya, nazikçe ifade etmeye çalışıyorum, evet.
Evet. Hı hı. Evet. Hımm. Evet. Evet, ya. <chuckles> <chuckles> Evet. Hı hı. Hımm. Evet, ne kadar güzel. Aslında, yani, karşı tarafın seni suçlu hissettirmesi ve sen de, hani, bunu suçlu hisset hissedip bunları yapman, eee, evet, anladığım kadarıyla, yani, bu da senin kendine şefkat göstermek için yaptığın hareketlerden biri. Peki, eee, mükemmeliyetçilik diye bir şey var. Hımm, bu bu z çoğu zaman şefkatin düşmanı olabiliyor. Hata yapmayı, hani, doğal görmek, eee, ters gibi bir şey aslında. Hani, yeterince iyi kavramını yeniden tanımlamak da aslında bazen insanı özgürleştirebiliyor. Eee, sen de, hani, böyle, yeterince iyiyi kabul ediyor musun?
<sneezes> Kesinlikle. Olmaz mı? <chuckles> Evet. Hı hı. <chuckles> Vallahi ben
Bu durumda sen nasıl görüyorsun onu?
Ya, ben ciddi şekilde mental olarak bundan, ııı, çok yara aldım, mükemmeliyetçiliğimden. Teşhis konulacak düzeyde, obsesif kompulsif, eee, teşhis alacak düzeydeydim. Ya, ben, eee, yüksek lisansta tezimi yazıp, "Yok ya bu yeterince iyi olmadı." diye 1 sene savunmaya gidemedim. Ya, beni güç bela ikna ettiler. <chuckles> Yok canım, o o düzeyde. Ya, çok ağır yaralar aldığım için, şimdi bunları tabii çok, b b böyle, erken fark etmeyi falan da öğrendim. Eee, yeterince iyi, yani, zaten mükemmel diye bir şe ya bu dünyanın en büyük oyunu ya, öyle bir şey yok. <chuckles> Mükemmel diye bir şey. Biz burayı gelişmeye, büyümeye geldik. Eee, zaten sürekli gelişiyoruz değil mi, sürekli büyüyoruz. Toplumlar da öyle, gayet bütün insanlık, her şey için. Eee, mükemmel diye bir şey yok, varıldı varış noktası yok, bu bir yolculuk. Bunu öğrettim kendime. Eee, dolayısıyla da bunun bir yolculuk olarak görüp varış noktası olmadığında da her şey yeterince iyi olmuş oluyor zaten ve kendi değerlerinle uyumlu davrandığında.
Hı hı. N a, ilginç! A! <chuckles> Anladım. Hı hı. Evet, doğru. Hı hı. Doğru. Evet. Evet, doğru. Haklısın aslında o konuda. Ah <chuckles> peki meditasyon, yogadan konuştuk. Eee, peki, hareket olarak, hani, bu bir hafif yürüyüş olur, esneme olur, dans olur, eee, hani, kendini, böyle, ödüllendirme gibi kendini de şefkat gösterme açısından. Ya, ne güzel, bunlardan bahsetmek istiyordum aslında. Eee, sende de bu, uuu, fiziksel aktivilerd aktivitelerden hangisi d hangisi var, hangisini kullanıyorsun?
Evet. Tabii. Hepsi var. <chuckles> Hımm. Hımm. Evet, yani, yürüyüş çok seviyorum. Benim hayatımı kurtaran şeylerden biri, hani, yoga, meditasyonun yanında yürüyüş olmuştu, ııı, gerçekten. Böyle, 10 kilometreye varana kadar falan yürümeyi de çok severim, yani, öyle. Ş minimum da 10 bin adım da yapmaya çalışıyorum hem bedenime bir şefkat olarak görüyorum hem ben gerçekten çok seviyorum yürümeyi. Ya, mutlu oluyorum diye kendime, hani, benim için hakikaten böyledir mesela. İşten ara verip, çıkıp dışarıda yürümek ya da sırf, ııı, rahat yürürken, hani, çalışabileyim diye kendime bu, ııı, bu şeyler pahalı kulaklıklar var ya, işte, rahat konuştuğun, hani, <chuckles> şey, eee, bı mı deniyor ne deniyor işte onlardan falan aldım hediye ettim çünkü sırf, ııı, böyle, konuşmalarımı, hani, dışarıdan ses gelmeden, eee, yürüyerek yapabileyim diye. Çünkü toplantılarımız oluyor o da çok. Sabah saat. O, harika, dans da çok seviyorum ve kızımla, böyle, dans dersi falan yapmak bana bı bana en büyük hediyelerden biri. Bir de şeyim var ya, bir de böyle güzel ve sakin bir çay yapmak, siyah çay değil de, Oolong falan gibi böyle, eee, mesela m Milky Oolong diye Sütlü Oolong diye bir çay var. Onu yapıp kendime, böyle, harika hediye ya da güllü bi güllü bir çay. Onlar bana böyle şey şefkat şefkat, böyle, pamuk pamuk. <chuckles> Öyle iş yaptırıyor.
Hı hı. Hı hı. Evet, ne kadar güzel. <chuckles> Evet, hı hı. <chuckles> Evet. Onu oradan aradan da çıkarıyorsun. <chuckles> Ne kadar güzel. Hımm. Evet. <chuckles> Anladım. Ya, bazen tabii o işin yoğunluğunda o kahveyi veya çayı alıp, eee, bir yürüyüşe çıkmak bile insana, eee, ne kadar etki ettiği, iii, zaten kanıtlanmış bir şey. Sana da etki ediyor anladığım kadarıyla. Ne kadar da güzel yapıyorsun diyebilirim. Eee, bu arada seninle ettiğim sohbet çok keyifliydi sı güzel sohbetin için çok teşekkür ederim.
İnanılmaz. Etmez mi! <chuckles> Evet, gerçekten çok, ııı, keyifli bir sohbet oldu benim açımdan. Ben de çok teşekkür ederim. Harikaydı. Sağ ol.
<chuckles> Görüşmek üzere.
Görüşürüz.